Mhm, totoo 'yan. Saka 'yung ano nga, tama ka nga, 'yung mga sakit din na makukuha mo kasi, more on mga chemical, eh, mga betsin para lang lumasa. Minsan minsan nga, 'pag sanay ka sa lutong bahay, tapos nakatikim ka ng luto sa labas, "Ay, ang alat naman masyado nito, toxic 'to", parang hindi ka, alam mo 'yon, makukumpara mo pa rin ba na an 'yung, healthy na, pinatikim sa'yo ng magulang mo na, hindi siya maalat, hindi siya nakaka-toxic sa katawan, pinapakain ka ng gulay, tapos kakain ka ng mga gano'ng bagay, parang, do'n pa lang, parang, "Ay, out ako sa mga ganitong lasa na sobrang alat, sobrang mamantika, sobrang toxic", gano'n.
Oo. Oo. At saka, pansin ko, kasi ako, base lang sa'kin, 'pag kumakain kami sa labas, hindi ko halos 'yung isang plato lang ng pagkain, hindi ko siya nauubos, pero 'pag nasa bahay ako, nakakailang bulos ako ng pagkain. Kasi, niya mas na-fi-feel ko 'yung sarap no'ng luto talaga sa bahay, kaysa sa pagkain sa labas, kasi 'pag ako, 'pag nakain ako sa labas, feeling ko kailangan kong magmadali kasi, 'di ba, minsan may customer na naghihintay, siyempre. Tapos 'yung parang, para alam mo 'yung parang, na naano ka, kasi parang kailangan mong magmadali, parang kailangan mong matapos agad. Kapagka nasa bahay, hindi ko kailangang magmadali, ano lang, take my time to eat, gano'n.
Oo. Mhm. Oo. Mm. Oo. <chuckles> Ah, oo, kaya nga, hindi katul mm. Walang time limit.
Wala, walang wala, walang gano'n, basta en enjoy lang sa pagkain.
Walang time limit, oo, o walang ano, walang awkward feeling. O, oo, basta gano'n lang, basta pagka ah, gano'n na naman din, eh, 'no, bata masaya't masaya nga sa 'yong iba kasama mo mag-bonding sa tropa, pero 'pag at the end of the day parang kung nasanay tayo sa lutong bahay, 'yon at 'yon pa rin 'yung babalika't babalikan, at hinahanap-hanap natin na pagkain, eh.